aku ini nih, lagi ada, eee, belakangan ini lagi, kepikiran banget ya. Soal, keadaanku sekarang, gitu.
Hmm. Kepikiran, apa nih?
Iya! Jadi, aku tuh kan, eee, pindah ya, baru aja pindah pindah kota. Cuman, eee, dari tempat yang ramai gitu ya, kot eee, kota yang emang ramailah ya, dari Jakarta ke daerah, satu daerah di Jawa Barat. Jadi, eee, tempatnya tuh, ya masih nggak nggak seramai kota-kota lain gitu ya, masih terbilang sepi. Dan, eee, kepindahanku itu kan sebetulnya ikut kar eee, karena orang tua, ya. Orang tuaku pensiun. Terus, memutuskan untuk pindah, mau cari tempat yang, eee, masih asri, yang masih, eee, tenang gitu, ya. Nah, jadi, kebanyakan di tempatku ini tuh, eee, orang-orang pensiun sebetulnya. Kalau dibilang, mayoritas kalau hmm, sebenarnya, ya terbilangnya sih masih kota ya, cuman, itu aja, nggak nggak sepesat, ya perkembangannya kota eee, sama kota-kota lainnya. Nah. Mhm.
Oh, gitu. Nah heeh. Eee, permasalahan yang kamu alamin tuh, apa, eee, ininya, spesifiknya? Jadi, apakah karena kotanya itu kurang hidup kayak di Jakarta? Atau, apa nih, yang mengganggu pikiran kamu?
Gimana? Iya, awalnya kan aku pikir, eee, ya, nggak papalah ikut, walaupun orang tuaku ngasih pilihan gitu ya, eee, mau stay atau mau, eee, tinggal di kota lain, atau ya mau ikut. Cuman aku pikir waktu itu, ah, oke deh kayaknya, aku juga nggak ada masalah sih kek eee, pindah kota gitu ya, ke tempat yang lebih, eee, yang lebih sepi. Karena aku pikir, eee, bagus juga nih buat, eee, apa ya, ya udah udah agak jenuh juga sih di kota besar. Jadi, aku pengen, kayaknya suasananya baru, lebih fresh deh, gitu. Nah ternyata, eee, problem yang aku hadapi itu adalah menemukan teman yang, eee, yang cocok gitu ya, yang sefrekuensi, gitu. Ya, nggak usah kan, komunitas ya, temen aja tuh, susah gitu aku dapetin, eee, dibanding teman-temanku yang, eee, dulu waktu aku tinggal di kota yang lama, gitu. Nah, itu ternyata cukup jadi problem juga buat aku, dan, eee, ya aku bingung aja, harus kayak gimana ya, eee, baiknya, gitu?
Eee kamu udah nyoba nyoba nyari di kayak komunitas, mungkin di media sosial gitu, untuk di daerah-daerah situ?
Iya ada, eee, aku juga pernah sih, eee nah kebanyakan, mungkin karena itu ya, karena kotanya juga, mmm, nggak banyak diisi sama, eee, orang yang seumuran gitu ya, atau mungkin memang belum nemu aja, eee, susah gitu. Seandainya pun ada, eee, kebanyakan, eee, orang-orang, eee, profesional, artinya mereka yang sudah pensiun misalnya, atau udah, eee, jauh lebih dewasa daripada aku, gitu. Jadi, eee, aku pernah coba, cuman susah, yang, eee, nemuin yang betul betul, apa ya, cocoklah ya, aku mungkin, perbandinganku, seperti teman-temanku yang di kotaku yang lama, gitu. Eee, iya, cara itu udah aku tempuh, cuman belum ketemu aja gitu, temen yang kayaknya cocok sama aku, gitu.
Mmm. Nah, kamu sendiri, eee, sebenarnya ngelihat diri kamu itu sebagai tipe yang ekstrovert, yang di mana kamu itu, eee, butuh, apa namanya, sosialisasi dengan dengan teman-teman, dengan orang seumuran kamu? Ataukah, sebenarnya kamu itu ngerasa seperti ini, karena kurangnya kegiatan yang bisa kamu lakuin di sana? Karena, maksudnya kan, ada, mungkin, eee, ada orang-orang lain yang, eee, karena dia ngerasa kurang ada kegiatan, eee, dia nggak merasa kurang terla rutinitasnya tidak terlalu seperti di kota asalnya yang lama, yang lebih ramai. Di mana, eee, mungkin ketemu teman bisa 2 kali seha apa sa dua 2 hari sekali, gitu. Atau mungkin, ada jalan-jalan kemana, mungkin sebulan sekali gitu, bareng temen-temen gitu, mungkin atau mungkin itu yang hilang? Kamu sendiri ngelihatnya lebih gimana?
Iya, kalau untuk ekstrovert ert eee, introvert tuh, aku kayaknya, eee, lebih ke, condong ke introvert, gitu. Jadi, eee, iya, aku mencari bangetlah, temen yang bisa, eee, mengerti dan bis yang, apa ya, yang, eee, sefre sefrekuensi, lah. Jadi, eee, teman yang betul-betul bisa, ya cocok dan bisa, eee, ya bisa diajak ngobrolin banyak hal gitu, ya. Terus, mengerti cara, eee, berpikir aku juga yang terbilang agak komplekslah, gitu. Kalau aku perhatiin, ya dari orang-orang yang, eee, coba aku ketemu, di tempatku yang sekarang, itu cara berpikirnya beda, gitu, eee, mungkin tipikal orang daerah juga ya, yang, eee, kehidupannya tuh sangat sangat sederhana, dan simpel, gitu. Jadi, agak susah tuh, kalau aku, eee, libatin ke perbincangan-perbincangan yang, eee, misalnya, eee, karena kerjaanku juga jarak jauh ya, eee, jadi aku, eee, ya sedikit banyak aku belajar tentang teknologi, ya, tentang, eee, perkembangan isu-isu terkini. Nah, itu susah tuh, bisa dapat temen yang, eee, bisa, apa ya, diajak diskusi lah, diajak diskusi untuk pekerjaanku, gitu ya, untuk, eee, ya terutama mengikuti perkim perkembangan isu-isu terkinilah, ya. Itu, yang, eee, susah aku dapetin, ya. Padahal, eee iya, karena introvert-ku itu iya, sosok teman yang betul-betul ngerti tuh, kayaknya penting banget, gitu. Masalahnya, susah tuh, buat aku yang kalau, apa ya, gabung ke komunitas yang ramai, gitu kan. Terus, eee, apa, eee, jadi nggak nggak nggak leb iya, kurang berkualitas aja bagiku, dari segi obrolan dan, apa ya, perhatian, gitu. Nah, kalau teman-teman, eee, teman-temanku yang, dari yang sebelumnya juga, ya aku ada teman-teman dekat, yang betul-betul nyambung, gitu. Sehingga, aku bisa ngobrolin banyak hallah sama dia, jadi, itu ya kalau, eee, introvert kayaknya, eh, kalau ekstrovert, introvert aku lebih ke introvert gitu. Makanya mungkin bagiku, itu juga sih tantangannya untuk dapat bisa dapat teman, yang, eee, sesuai gitu, yang sefrekuensi.
Mhm mhm. Mmm, nah
Mungkin itu ya, kalau dari mhm mhm.
kalau misalnya, eee, kan kamu bilang tadi, nyinggung kalau kerjaan kamu juga sebenarnya kan online gitu. Dan, eee, kamu tipe yang introvert, sebenarnya. Jadi, kamu, eee, lumayan tidak cocok sebenarnya, eee, apa namanya ini, eee, langsung ketemu dengan orang yang mungkin baru dikenal, atau apa gitu, langsung, eee, ngobrol sana-sini, mungkin kamu bukan tipe yang kayak, gitu. Nah, pertanyaan aku, eee, kira-kira hubungan di media sosial gimana? Maksudnya kayak, eee, kamu kan udah jauh dari teman-teman kamu, secara jarak benar jauh, gitu. Nah, tapi gimana tuh, secara secara komunikasi, secara, apa namanya, daring, secara online, gitu, lewat media sosial itu, gimana, apakah masih tetap sama, gitu, ataukah, memang, eee, mulai ada kecenderungan, eee, menurun juga?
Hmm. Iya iya, betul. Eee, nah itu, sayangnya dari dulu aku tuh, eee, nggak terlalu ini ya, ke media sosial, gitu. Mungkin, karena itu tadi, yang aku perlu itu adalah kualitas pertemanan ya, yang, jadi tatap muka itu atau teman langsung itu betul-betul, mmm, berpengaruh banget ya, sama motivasi aku, sama semangat aku, sama, eee, kreativitas aku juga, gitu ya. <swallows> Karena, ada tem eee, teman tukar tukar pikiran yang real, gitu. Jadi, eee, intensitas ke medsos juga, eee, karena memang aku nggak terlalu aktif gitu ya, di media sosial, otomatis sama teman-temanku yang lama, akhirnya cuma ini aja, gitu, eee iya, ada sih komunikasi via medsos. Tapi, perbincangan-perbincangannya, mmm, eee, simpel aja gitu ya, maksudnya nggak nggak yang berarti, ya kadang telepon, misalnya. Tapi bagiku, mmm, itu, karena kualitas pertemanan tuh penting ya, dan itu, eee, diperlihatkan dengan, eee, pertemuan fisik gitu ya, yang benar-benar bisa ketemu langsung, ngobrol langsung, ngabisin waktu bareng langsung. Jadi, eee, otomatis ya berkurang gitu, eee, kualitas kom eee, hubunganku juga sama teman-teman lamaku, karena kita cuman cuman bisa komunikasinya via online aja, gitu. Jadi, itu juga, bagiku nggak terlalu, eee, apa ya, nggak nggak jadi solusi juga, gitu, medsos itu.
Mmm, iya sih, aku ngerti. Berarti, memang, eee, kamu tipikal yang, eee, komunikasi langsung, sebenarnya kamu lebih lebih condong ke situ, ketimbang komunikasi, eee, mungkin lewat media sosial, gitu. Cuma sekedar lewat, eee, mungkin Facebook, atau Instagram, dan lain-lain, kayak gitu, kamu lebih condong ke, eee, metode yang kayak, komunikasi langsung. Jadi, kayak ngobrol langsung, ketemu sama orang gitu, kayak gitu. Nah, mungkin, eee, aku bisa ngasih saran sih, mungkin kalau menurut aku, coba kamu cari kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar. Musial misalnya kayak, nggak tahu, mungkin di daerahmu, mungkin ada kayak pemuda karang taruna mungkin, kamu mungkin bisa bisa coba coba ngikutin kegiatan di situ. Atau, muk tadi kan kamu bilang kalau misalnya, apa namanya, kejep kebanyakan orang-orang daerah situ, memang, eee, pensiunan tuh yang tinggal di situ, gitu. Nah, coba, mungkin kalau misalnya keluargamu, orang tuamu juga, eee, ikut gabung dalam komunitas di situ, mungkin sekali-sekali kamu bisa ikut. Maksud aku gini, mungkin mungkin di situ, kebanyakan itu, orang-orang yang udah pada pensiun semua, mungkin. Tapi, bukan mustahil, mungkin ada juga, eee, orang lain yang kira-kira posisinya sama, kayak kamu. Jadi kayak, eee, ya dia ngikut bareng sama orang tuanya juga, gitu, tinggal di situ, gitu. Atau mungkin, lagi berkunjung ke situlah, gitu, ngejenguk orang se sering ngejenguk orang tuanya ke situ, gitu, mungkin, gitu. Nah, mungkin di momen-momen kayak gitu, mungkin kamu bisa ketemu gitu, dan kalau misalnya kamu ketemu dengan orang kayak gitu kan, kurang lebih situasinya sama ya, gitu, eee, paling tidak, ada kesamaan dasarlah gitu, situasinya kurang lebih sama, gitu, kayak begitu. Nah, karena aku lihat tadi, kamu ternyata, eee, sepertinya agak lumayan susah, kalau misalnya ketemu dengan orang baru, langsung gimana-gimana gitu. Jadi, mungkin, eee, berawal dari coba ikut-ikut kegiatan dulu gitu, mungkin seperti itu kalau yang bisa aku, eee, saranin.
Mhm. Mhm. Jadi, aku tuh kayak harus, eee, ngecoba, eee, maksa, mungkin agak memberanikan diriku gitu ya. Untuk, ketemu iya, komunitas baru tadi, biar kegiatanku juga, eee, makin variatif, dan peluang buat ketemu teman yang sepemikiran, atau sefre eee, sefrekuensi itu, ada kali ya. Itu itu ya, yang, saran yang harus aku jalanin. Mhm.
He heeh. Jadi iya benar, kalau kita nggak pernah nyari kan, eee, nggak bakal ketemu kan, gitu, kayak gitu.
Iya iya iya, ya udah, aku coba deh ya, eee, tadi ya. Sama, eee, saran untuk, eee, dari orang tua juga ya, siapa tau ada juga nih, yang, eee orang-orang yang, se eee, seumuran sama aku, gitu. Ini, makasih banget ya, udah kasih saran, mudah-mudahan bisa aku jalanin. Terus, eee, aku nemuin nih, eee, orang yang emang aku cari, gitu, buat jadi temanlah, yang nemenin aku sehari-hari. Makasih ya, makasih sarannya.
Iya iya. Senang banget bisa bisa ngebantu kamu, gitu. Semoga kamu bisa cepat nemu orang, yang, eee, bisa jadi teman baik kamu.